Oui, ben c'est c'est c'est un peu ce que je voulais dire, hein, de ce qui se passait en 1990. En mille neuf cent quatre-vingt-dix, on était toujours proche de quelqu'un pour pouvoir échanger. On avait l'habitude de se déplacer pour aller voir nos amis, pour aller voir nos parents, parce que, heu l'être humain a besoin d'échanges. Et qu'est-ce qui se passe avec, heu, les applications? Eh ben, quelquefois, on essaye de ben, d'utiliser les applis, heu, pour remplacer des réels des du réel contact social.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais.
Et et donc là, oui, heu c'est pour ça que je disais, heu, que la vie était aussi belle à l'époque qu'aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'à l'époque
Mmh mh. Dans le sens où tu penses que c'étai c'est juste en fait, heu, différent, mais que ça, heu, atteint le même but en fait, c'est ça?
Ben, si on si on enlève les applis, heu, demain, à tout le monde, ça va prendre 1 mois ou 2 ou 3 ou plus, hein, pour qu'on se réhabitue, mais la vie continuera.
Mmh mh. Ouais. Ouais! Tout à fait, c'est vrai. Mais est-ce que ça va ça pourrait quand même créer un chaos, heu comment dire, heu ça pourrait créer un chaos, je pense, dans les plus jeunes générations qui qui ne connaissent que ça. Peut-être que les personnes qui ont vécu, heu avant la génération qui n'avaient pas justement de téléphone, ou alors d'ordinateur. Bon ben, ça sera peut-être plus facile pour eux. Mais <smacks lips> les jeunes, ils sont quand même, heu, vraiment, heu, enfin voilà, leur leur quotidien est tellement en dépendance de ça.
Donc, heu et Ben peut-être que pour oui, oui pour les oui. Oui, ben ils ils sont, disons oui, heu, ben les jeunes, ils sont nés avec, heu, avec un portable dans la main, pour ainsi dire. Donc, heu, si on leur enlève le portable demain, heu et même avec, heu, l'intelligence artificielle en ce moment, ChatGPT, moi je commence à devenir dépendant de ChatGP GPT.
Ouais. Pratiquement. Mmh mh. Ouais, co c'est-à-dire, heu, concrètement pour ton travail ou pour, heu, pour mmh mh.
Oui. Oui. Non, ben, pour mon travail ou alors quand, heu quand il quand il y a des choses que je veux savoir, je vais sur ChatGPT, je lui dis: «ChatGPT ceci, ceci, ceci, cela, dis-moi comment je vais faire».
Mmh mh. D'accord. Oui, c'est vrai que ça peut être vraiment, heu, une aide, mais, heu, ChatGPT, heu, n'est pas infaillible, heu parfois, quand même, il est oui.
Ah ben non! ChatGPT, il est s ce qu'il y a de plus faillible.